Mmm, mhm. Aku bisa lihat dari sisi sebelahnya, nih.
Mhm mhm.
Jadi karena aku deket sama ayahku, mmm, ayahku tuh aku sering, eee, apa namanya, ngobrol yang dalam lah juga sama beliau. Mmm, beliau tuh ngasih aku pandangan, bahwa beliau tuh kadang capek ya, sebagai orang yang berdarah Bugis apalagi.
Oke. Mhm mhm. Oke.
Mmm, beliau tuh rada ada r rasa kesal juga kenapa kok, mmm, laki-laki, gitu ya, udah gitu mungkin lahir dari suku-suku tertentu yang dianggap keras, seperti teman-teman kita yang Batak, temen-temen kita yang Minang atau teman-teman kita yang Bugis atau mungkin teman-teman kita dari timur sana, bahwa laki-laki tuh harus kuat, gitu loh.
Mhm. Mhm. Mhm. Bener, bener bener. Oke. Oh.
Mhm, laki-laki itu, mmm, nggak usah di dapur, ngapain kamu di dapur, itu urusan istri kamu, kamu kalau di dapur lama-lama kamu jadi cewek, gitu lah kasarnya.
Mhm, mmm, oke, menarik nih.
Padahal ayahku tuh senang masak.
Mmm. Ah, oke, that's good. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat lebih broader, sekarang justru banyak chef-chef itu laki-laki gak sih?
Mhm. Nah kan, itu tuh, orang-orang tuh kadang nggak mikir ke situ.

Ya, hari ini, so far udah oke sih sebenernya, gak yang terlalu gimana-gimana, gak terlalu sibuk juga hari ini. Kamu hari ini gimana?
Mhm. Aku sih hari ini lumayan sibuk ya, karena ada beberapa hal yang aku selesaiin terkait kerjaan juga. Dan syukurnya hari ini aku jadi ada waktu buat ngobrol sama kamu nih.
Mhm. Oke, that's good.
Nah, hari ini aku tuh lagi kepikiran sesuatu karena baru aja aku lihat
Mhm.
mmm, sebuah postingan di internet.
Oh ya? Apa tuh?
Ten mhm, tentang bullying tapi bullying-nya tuh terkait ras gitu loh.

Heeh, kalau misalkan kita punya pen eee, apa ya, pemikiran tentang suatu hal atau stereotype gitu, itu bisa memeng eee, memengaruhi cara kita memandang orang lain atau even itu bisa ngubah cara berpikir kita terhadap diri kita sendiri nggak sih?
Mhm. Hmm, menurut aku bisa banget ya. Sebagai contoh, aku tarik ke belakang deh. Dulu aku hidup di lingkungan yang, eee, banyak sekali perbedaan di dalamnya gitu loh, jadi enggak cuma aku doang, jadi banyak banget teman-teman kita yang nonmuslim di lingkungan aku dan, mmm <tsk> di sana, mmm, mungkin yang jarang aku lihat adalah teman-teman kita yang Hindu.
Oke. Hmm. Oke. Oke oke.
Mhm. Jadi aku tuh gak terlalu ngerti kan sama mereka ini dan tanpa sadar aku tuh membentuk stereotype tertentu.
Mhm. Mhm.
Bahwa teman-teman kita yang Hindu tuh, pasti nggak akan mau makan sapi misalnya, yang di Bali ya. <clears throat> Terus, eee, teman-teman kita yang Hindu tuh mereka pasti, eee, kerjanya orang tuanya petani nih, kalau di di, eee, tempat aku besar ya, di Pulau Sulawesi.
Bener, heeh. Mmm. Hmm hmm hmm.